Entendi, eh eh, e assim lá, certamente você dormia bem, porque também estava super cansada de tanta coisa, tanto parque, tanto andar, né.
É. Então, exatamente, tem esse ponto também, né. Aí a gente vem pra cá, a vida é ficar na frente do computador e isso e aquilo, a gente tem essa essa sensação, assim, mas você acha que eu estou, isso realmente acontece, né, ou eu que estou, assim, problematizando demais e logo vai melhorar e tal?
Aham. <chuckles> Sim. Uhum. Então, eh, primeira coisa, sim, isso é super normal de acontecer, né. Principalmente, assim, uma viagem super divertida, que você, eh, saiu bastante do do que você está acostumado a comer e os horários e tudo, e tá certo, na viagem é justamente pra isso, pra viver uma coisa diferente da sua rotina. Então, agora, pra voltar ao normal no a melhor solução é realmente começar, sabe. Você planejar de de novo fazer sua agendinha, seu planejamento e começar. Pode ser, não precisa ser assim radical, sabe, do nada assim vo voltar tudo, pode ser aos poucos, mas precisa começar a voltar. Então, por exemplo, a a academia, se você puder ir amanhã, já, já é melhor, né, porque já passou uma semana, e aí você tenta voltar dessa maneira, você faz sua agenda, seus horários e vai voltando, sabe.
Uhum. Aham. Sei. Aham, aham. Tá. Uhum. É, faz sentido mesmo, né. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Exato, exatamente. Que é assim, hoje eu já tentei, eh, f forcei mais a voltar pra rotina, né. Porque você viu que eu estava até tão perdido que eu já nem percebi que faz uma semana já que eu voltei, né. Então, <laughs> hoje hoje de ma hoje eu consegui acordar já mais cedo, né. Ah, mas eu acordei, assim, nossa, muito preguiçoso, eu demorei pra levantar e estava muito frio lá fora, sabe. Então ainda não, eh, não fe não não não me não me ajustei ainda, sabe.
Hum. Aham. Aham, sim. Hum. Não foi espontâneo, né, ah, e outra coisa, pra perguntar pra você é muita diferença de fuso horário que que te que o seu corpo passou, não?
É. Hum. Não. Não tem diferença de fuso horário, é o mesmo fuso horário, mas é que eu sempre tenho sempre tive problemas em dormir cedo e acordar cedo. Eu do sou uma pessoa muito noturna, então esse horário agora pra mim, assim, né, eh, é um horário
Ah tá. Aham. Tá começando a energia, né. <laughs>
é um horário que eu estou super, assim, animado e vou fazer um coisa, vou fazer outra tal. Ah, e aí, o meu co quando o meu corpo ele acostuma com isso, eu sempre demoro um pouco pra conseguir, né. Me ajustar, é.
Aham, sim. Entendi. Mas e se você aí, sugestão, veja se faz sentido pra você. Como você falou que é noturno, que dá bem, assim, mais animado, assim, à noite, de manhã mais difícil, e se você fizesse esse trabalho que você falou que faz de manhã, se você realmente passar pra noite, de manhã você só se dedica a acordar bem, fazer o a academia, será que não é melhor?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.